ใช่แล้วค่ะ แบบว่า โอ้โฮ ก็เลยบอกว่า ผลไม้ แก้วมังกร งั้นขอพักไว้ก่อน เพราะว่าเราไม่มีเวลาแบบว่า เราเป็นคุณแม่แบบ full-time ด้วย แล้วก็ต้อง ทำงานด้วย บ้านด้วย ทำกับ ข้าว ด้วย เงี้ยค่ะ มัน มันรู้สึกว่า ถ้าทุกวันไม่ได้แล้วเราทิ้งไว้ มัน แล้วตอนเนี้ยที่เหนือมัน มันชื้นน่ะค่ะ มันเป็นฤดูฝนต้น หนาว แล้วปลายฝนต้นหนาว แล้วเสื้อผ้าลูกขึ้นเชื้อราง่ายมาก ๆ เลยอะค่ะ เราก็เลย อะ ผลไม้นี่พัก ไว้ก่อน
อืม อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ พักก่อน <chuckles> แล้วอย่างงี้อะค่ะ
ใช่ ให้คุณแม่กินก็ได้ ไรเงี้ย
ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ถ้า ถามแบบว่าค่อนข้างเป็นวิชาการหน่อยนะคะ คุณแม่รู้ สึก ยังไง? เวลาที่ ที่เห็นแบบว่าเดะ เด็กที่ไม่กินผัก แล้วโดนดุหรือโดนบังคับอะค่ะ คุณแม่แบบรู้สึกยังไงบ้างอะคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ ซึ่งจริง ๆ อะค่ะ ล่ะ ถ้าเกิดว่า เป็นของเราเองนะคะ เราก็มองว่า เด็กเขาอาจจะเป็นช่วงที่ทดลองเนาะ แล้วก็ ว เป็น เป็นเด็กด้วยความอาจจะเบื่อง่ายด้วยอะค่ะ แต่ถ้าเกิดว่า เรายิ่งไปดุอะค่ะ เด็กเขาก็จะยิ่งต่อต้านนะคะ เรามองว่า การที่เราไปบังคับเขา ไปดุเขานะคะ เขาก็จะยิ่งต่อต้านเรา แล้วมันก็จะยิ่งยากแล้ว มันจะยากกว่าเดิมแล้ว คราวนี้คุณแม่จะต้อง เตรียมตัว รับมือที่หนักกว่าเดิม เพิ่มอีกหลาย เท่า เลย อืม
ค่ะ อา ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ อืม โอ้โฮ อันนี้ อันนี้แบบว่า ตามที่คุณแม่พูดนี่แบบว่า จริงเลยนะคะ เพราะว่าถ้า ย เหมือนเรายิ่งแบบว่า ยิ่งไปบังคับ ยิ่งไปทำแบบว่า อะไรที่เขา ที่รู้สึกว่า เขาโดนบังคับอะ เด็กก็จะยิ่งต่อต้าน อันนี้เป็นประโยชน์มาก ๆ เลยอะค่ะ แล้วอย่างงี้อะค่ะ เวลาแบบว่าลูกอะค่ะกินผักไปแล้ว คุณแม่มีชมอะไรไหมอะคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ อา นี้ ที่บ้านก็จะแบบพยายามที่จะชมทุกอย่างเลยนะคะ แบบว่า เพราะ ว่าเขา เวลาเราชมเราเห็นเขา ว ว่า เขาดีใจ เขายิ้ม แล้วก็เขาแบบ บางทีคุณยายก็บอกว่า "อุ๊ย ทำไมหลานเนี่ยบ้ายอจริง ๆ เลย" เขา เขาบอกว่า "เออ เวลาชม เขาก็จะกินต่อเรื่อย ๆ เลย" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่บาง ทีนะคะ ถ้าถึงจุด ๆ หนึ่งอะค่ะ เรารู้ว่า เราชมเขาแล้วเขาแบบไม่ไหวแล้ว เขาก็จะไม่กิน เราก็ไม่บังคับเขา อะ ไม่กินก็คือไม่กิน แต่ว่าถ้าเราไปบังคับเขา เราสังเกตแล้วว่า เฮ้ย ขอลูกอีกคำหนึ่ง ๆ อะค่ะ เขาจะยิ่งแบบดื้อแล้ว
อืม ค่ะ <chuckles> คุณยาย <chuckles> น่ารัก อือฮึ ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ อืม คุณแม่คือ เท่าที่ ฟ ฟังมาวันนี้แบบดีใจมากเลยนะคะ เพราะว่าได้เปิดมุมมองใหญ่ ๆ เยอะแบบ เยอะมาก ๆ เลยอะค่ะ แล้วคุณแม่ก็เก่งมาก ๆ เลยนะคะที่ ที่มีวิธีการจัดการน้อง ตรงนี้อะค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาแชร์
ค่ะ ยินดี ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะ ไว้คุยกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ